Sì, esatto fregartene, cioè se qualcuno dovesse dirtelo in faccia anche rispondergli molto tranquillamente, ehm, e magari prendere proprio di petto le cose, nel senso alla fine convivere col fatto che non si può piacere a tutti, perché è un una verità abbastanza oggettiva, ehm, essere sicuri di se stessi mhmm, se vuoi tornare in palestra, tornare in palestra per te stessa, non perché gli altri ti devono vedere in un determinato modo. Ehm, cioè fare le cose per te stessa nel senso, no?
Mh. Mh. Mh. Mh-mh. Sì, assolutamente. No, è una co mh-mh.
Poi se non ti piace proprio la palestra perché è un ambiente che dici: "Non mi ha mai fatto impazzire", magari cambiare sport: cioè fare pilates, yoga, andare a correre, andare a camminare, mhmm, fare tennis, pallavolo, cioè qualsiasi cosa alla fine, però una cosa che ti piace.
Vabbè guarda, an uhm, a anche mio marito am mi dice sempre lui invece è uno sportivo super sportivo tra l'altro, proprio il contrario di me; ehm, mi dice sempre: "Eh, perché non vai a passeggiare un po' fuori?" Ecco perché noi viviamo, ehm, sulle in in collina, sul abit mhmm, vicino al lago di Garda, ehm, e quindi mi dice sempre: "Perché non vai" ma, perché io sai cosa: che mi che mi stufo camminare fuori casa. Cioè io preferisco chiudermi in in un posto perché so che s io non fuori casa non ci vado, non mi annoio proprio.
Mh-mh. <laughs> Tu dici che hai bisogno di essere motivata da un ambiente.
Brava. Esatto perché io so che se io esco di casa e vado in un punto, e vado in un luogo, son sicura che la faccio la cosa; ma se io mi dico: "No, ma dopo vai a far la passeggiata", te stai sicura che tu non mi vedi fuori. <laughs> Cioè è un <laughs> è un dato di fatto, sì, sì, sì, devo avere un obiettivo, devo avere un luogo, un punto A e un punto B. Assolutamente.
Okay, okay. <laughs> Allora guarda, se ti piace la palestra o comunque alla fine ti sei sempre trovata bene, se non fosse un po' magari per delle insicurezze, che potevano essere tue sul fatto di quello che pensassero le persone attorno a te, allora potresti anche rivalutare di tornare in palestra. E ovviamente magari prendere proprio le cose di petto e fregarsene totalmente di tutte le persone che ti circondano.
Sì. Sì, sì. Sì, sì. Poi magari poi magari al posto invece di fare subito una cosa che fanno in tanti che poi è un grande errore secondo me, invece di accendere subito un abbonamento annuale magari inizio a fare u un inizio a pagare per 1 mese poi vedrò, perché poi c'è il rischio che pago l'annuale e non ci vado mai.